Ôi, bạn ơi, mình thực sự đang rất là nhức đầu với cái vấn đề mà giữ chân nhân viên luôn á. Ờ, tại vì, à, mình á thì là một vị trí là team lead, thì quản cái team đó khoảng tầm, à, mười mấy người đó, ờ, làm bên, a, bên, a, ngân hàng nè. Thì mình làm á thì làm bên cái port là xử lý tín dụng nè, nhưng mà mình nghĩ á, cái việc này nó chưa có phù hợp với một số bạn mới bây giờ á, đặc biệt là các bạn gen Z á. Thì nhiều khi là, à, cái việc chạy số và cái việc mà xử lý tín dụng nó hơi là khó với các bạn, và nhiều khi á là nó hơi khác với những gì mà mấy bạn tưởng tượng cho cái việc là làm ở bên ngân hàng á. Đúng rồi á. Cho nên thành ra á cái việc mà tuyển dụng đối với mình á, nó cực kỳ nó khó khăn luôn nha. Và đặc biệt á, tuyển dụng đã khó rồi á, mà giữ chân nhân viên ở lại á, nó lại càng khó hơn nữa. Đó, người ta tụi mình cứ hay nói chuyện với nhau á là "Mày mày tuyển được á nhưng mà chưa chắc mày đã giữ được nhân viên đâu nha!" Cứ hay nói chuyện, à, với lại mấy bạn team lead khác là như vậy á. À, cho nên á là mình cực kỳ mình đau đầu luôn, và mình, à, à, cảm thấy là cái việc đó đó nó hơi khó. À, thành ra á là mình cũng chưa có làm tốt nhiều thứ nữa, thành ra là nhân viên cứ, a, đăng ký vào, sau đó làm một thời gian khoảng tầm 1-2 tháng là người ta cảm thấy khó và người ta cứ nghỉ vậy thôi à. Không biết có phải là do kỹ năng, a, a, a, train của mình nó chưa có được, ờ, OK hay không? Hay là kèm cặp nhân viên nó chưa được tốt hay không? Hay là thực sự mình không phù hợp với công việc này? Thì mình thực sự mình đang suy nghĩ rất là nhiều luôn. Tại vì mình cứ tuyển dụng vô rồi nhân viên lại đi, thành ra là cái team của mình nó cứ rệu rã hoài à, từ tháng này qua tháng khác nó cứ đi ngang đi ngang, thậm chí là đi xuống chứ, ờ, nó không thấy đi lên luôn á. Tại vì nhân viên nó cứ nghỉ hoài mà, thành ra là mình cứ phải đào tạo nhân viên mới đào tạo nhân viên mới mãi á, ờ, nhân viên cũ á thì ở lại rất là ít đúng rồi, mất thời gian nè, mất công sức nè và thành ra cái hiệu quả làm việc của cái team mình á, nó cũng chưa có được tăng nữa. Bây giờ mình đau đầu và mình không biết phải xử lý như thế nào luôn đó bạn.
Ừm. <laughs> Ồ vậy hả bạn? Ừm, hiểu. Ừm, ừm. Rồi. Đúng, ren Z đấy. <laughs> Về cái ngành ngân hàng, đúng hông? Ừm. Ừm. Rồi, mình hiểu. <laughs> Ờ, mình hiểu, mình hiểu. Ừm. Ừm. Ừm, ừm, mình hiểu. Ừm, mình hiểu, mình hiểu. Ừm, ừm, ừm. Ừm, hiểu. Ừm, nó rất là mất sức đó. Ừm, ừm, ừm. Ừm, hiểu, hiểu. Ừm, rồi. Cái vấn đề của bạn đưa ra đó, mình hoàn toàn hiểu nha. À, tại vì á là trong một cái team mà muốn mà làm cái công việc mà hiệu quả nó đạt được những cái target đề ra á, thì nội bộ của cái team đó nó phải ổn định và nó phải có cái sự duy trì lâu dài á, thì nó mới mới đạt được. Và những cái vấn đề mà bạn gặp phải là mình nghĩ là vấn đề mà rất là nhiều bạn mà quản lý, hoặc là nhân sự, rồi này nọ đau đầu. Và đặc biệt là trong cái thời đại hiện nay, thì các bạn gen Z á thì cũng sẽ cái sự chịu khó, rồi cái sự mà, ừm, gọi là, tỉ mẩn với công việc nó cũng hông được như những cái thế hệ trước. Thành ra là cái việc mà bạn đang gặp phải á, là một cái vấn đề mà hoàn toàn rất là bình thường và cũng là rất là nhiều người gặp phải, chứ không phải là do năng lực của bạn đâu. Bạn đừng có lo lắng quá về vấn đề này nha. Ừm, thì trước khi mà mình có thể gợi ý cho bạn một vài lời khuyên để bạn tham khảo á, thì mình muốn cũng muốn đặt một vài câu hỏi để làm rõ hơn cái vấn đề nha bạn nha.
Ừm. Ừm. Ừm. Đúng rồi đó bạn. À, vậy hả bạn? Ờ, bạn cứ hỏi đi, mình, ờ, lắng nghe nè.
Rồi, thì hiện tại nếu mình muốn biết á là bạn đang tuyển dụng bằng cái cách nào? Và cái kênh nào bạn đang dùng để bạn tìm ra cái nguồn ứng viên của bạn vậy bạn ha?
Mình á thì chỉ sử dụng 2 kênh thôi, một đó là từ người quen nè, tại vì mình cũng làm trong cái lĩnh vực này được, à, n 6-7 năm gì rồi, cho nên á là mình cũng quen kha khá người ở nhiều công ty khác luôn, chứ hông phải, ờ, riêng công ty mình nữa. Thành ra á là mình cũng hay kết nối với lại mọi người và cũng hay hỏi thăm mọi người để mà, ờ, xem coi có, ơ, bạn nào muốn á làm cái công việc này hay không, để mà có thể tìm cái nguồn nhân viên từ những cái, ơ, mối quan hệ đó nè, là một. Đó, việc thứ hai á là mình, à, à, hàng tháng mình hay bỏ tiền cho những cái trang quảng cáo về việc làm đó. Ờ, mình cứ, ơ, bỏ tiền ra như vậy rồi xong rồi nhờ người ta đăng bài lên, rồi xong nhờ người ta tìm kiếm việc làm. À, và đôi khi là cũng có thể mua data nh nhân sự từ người ta luôn á, để mà mình, ờ, có cái nguồn ờ, đúng rồi, để mà có cái nguồn nhân sự, nếu mà trường hợp mà mình không có tìm được nh nhân viên mà người sếp người ta cứ hối á, bắt buộc mình phải mua data nhân sự từ, ờ, từ những cái công ty khác, mà cái việc mua như vậy á, thì nó lại thành ra là nó tốn tiền của mình rất là nhiều á bạn. Và nhiều khi mua á mà mình không có, ơ, tuyển dụ á mà mình, à, không có giữ chân á, không có giữ chân được người ta, không có đào ra tạo được tốt á, thì thành ra là cái việc mua đó đó, thì nó lại thành công cốc và thành ra là mình mất tiền. Ừ, rất là lãng phí luôn á.
Ừm. Rồi. Rồi, hiểu. Ừ, ừm. Rồi, hiểu luôn, ừm. Rồi. Ừm, ừm, ừm, <tsk> lấy hồ sơ, đúng hông? Ừm. Ừm. <sniffs> Đúng rồi, đúng rồi. Chuyển đổi được hết. Ừm. Ừm. Vừa tốn tiền vừa tốn công, tốn sức nữa đấy. Ừm, ừm, ừm, hiểu, hiểu. Vậy thì nhân viên của bạn á, thì thường sẽ rời đi vì lý do gì, mình nghĩ là có thể là do áp lực, đúng hông? Và như bạn cũng chia sẻ là nó hông có được màu hồng như những gì mà các bạn đó tưởng tượng về cái ngành ngân hàng. Và, ừm, vậy thì cái cái nguyên bạn có xác định được cái nguyên nhân lớn nhất khiến cho nhân viên rời đi là gì hông?
Ừm. À, mình thấy cái cái nguyên nhân lớn nhất, có lẽ là cái công việc này nó chưa có phù hợp với các bạn á. Thành ra á là mấy bạn, à, thấy công việc nó chưa có phù hợp, nó hơi khó nè và nhiều khi bạn mấy bạn làm chưa quen. Chưa quen á nhưng mà mấy bạn, ờ, thì, ờ, không có chịu, ờ, ờ, ở lại thêm nhiều thời gian nữa để mà có thể đúng rồi, để mà cố gắng hơn, để mà có thể, ờ, dần dần tạo cái thói quen, dần dần tạo, à, cái kinh nghiệm riêng cho mình để mà nó tăng thăng tiến lên từ từ. Nhưng mà thường mấy bạn gặp 1-2 tháng khó là mấy bạn, à, xin nghỉ liền nè. Và thậm chí á là, à, những cái công ty khác có những cái mức lương nó cao hơn, mức deal nó tốt hơn nè, thì mấy bạn sẽ lại nhảy công việc. Đó, thành ra là cái việc, à, tuyển dụng nó đã khó rồi mà giữ chân lại càng khó hơn nữa đó bạn.
Ừm. Ừm, không chịu cố gắng đấy. Ừm, ừm, ừm. Ừm, ừm. Là các bạn sẽ nhảy, đúng hông? Ừm. Ừm. Ừm. Vậy thì một cái vấn đề nữa mình cũng muốn làm rõ là những cái team khác ở trong công ty của bạn nó cũng gặp cái vấn cái cái vấn đề tương tự, có nghĩa là còn rất là khó tuyển và rất là khó giữ chân, hay là giống như chỉ chỉ là cái team của bạn nó mới phải đối mặt với lại cái vấn đề đó nhiều nhất thôi, còn những team khác thì nó rất là ổn định bình thường?
À, tại vì trong, a, sàn của mình á thì nó có khoảng là 6-7 team gì đó, nhưng mà thì trong 6-7 team thì chắc chắn rồi sẽ có team làm được và có team không làm được. Thì, à, mình thấy có cái anh kia làm rất là hay, rất là giỏi luôn, khi mà ảnh tuyển dụng xong á ảnh đào tạo rất là hay và anh giữ chân lại nhân viên rất là tốt luôn á, thành ra cái team của ảnh lúc nào cũng đứng đứng nhất đứng nhất sàn mình á. Còn, ờ, đa số á là những cái team khác thì, à, kể cả cái team của mình luôn, thì à thường á là tuyển dụng nhân viên xong xuôi á là, ờ, được một vài tháng là nhân viên lại rời đi. Đó, và cái nguồn nhân viên, cái nguồn nhân sự trong team của mình nó cứ thay đổi, thay máu liên tục à, thành ra là nó không có sự ổn định nè, nó không có sự thăng tiến, nó hông có sự à phát triển lên đó bạn.
Ừm, ừm. Ừm, ừm, ừm. Ừm, ừm, mình hiểu. Ừm, hiểu. Ừm, ừm, ừm. Ừm, mình hiểu. Ừm, mình hiểu, mình hiểu. Tại vì nhân sự nó phải ổn định thì mọi người ph mới quen việc, mới nắm bắt được, rồi mới phối hợp với nhau thì mới có thể làm việc hiệu quả được chứ cứ ra vô, ra vô thì chính bản thân bạn còn phải dành thời gian cho cái việc đi tìm người, rồi đào tạo, rồi huấn luyện này nọ thì bạn cũng không có thể nào mà lead team chạy tốt được theo cái đúng cái mục tiêu để mà đạt được cái KPI đề ra á. Thành ra là cái ổn định nhân sự là một cái rất là quan trọng để mà giúp cho một cái cái team hay là một cái đơn vị, hoặc một cái tổ chức nào đó nó phản nó hoạt động hiệu quả, thì cái vấn đề bạn gặp phải mình hoàn toàn hiểu luôn nè. Và mình có thể là thử gợi ý một vài cái hướng để bạn thử xem có thể tham khảo được không bạn nha. Ờ, thứ nhất á, <smacks lips> thì trong cái quá trình mà bạn, ờ, gọi là, ừm, phỏng vấn ứng viên á thì mình nghĩ á là mình nên cởi mở với lại ứng viên, có nghĩa là, ừm, mình chia sẻ tất cả về về những cái cái cái cái cái công việc mà họ dự kiến họ sẽ làm, đừng có tô vẽ, đừng có xây nên cái màu hồng và chia sẻ một cách rất là thẳng thắn mở lòng về những cái gì mà các bạn sẽ phải bước vào, sẽ phải đối diện, sẽ phải gặp phải. Tại vì thông thường những cái ứng viên mà khi họ mà rất là cần một cái công việc thì họ sẽ rất là háo hức và họ sẽ hứa rất là nhiều thứ, nhưng mà nếu mà mình chỉ là, giống như, kiểu như, ừm, chỉ để ra những cái điểm màu hồng và những cái điểm tích cực mà họ hông thấy những cái khó khăn á, thì khi vào nó họ sẽ không trụ nổi và họ sẽ không chuẩn bị tinh thần cho cái việc đó đó, thì thành ra là cái việc mà tuyển được vào nhưng mà không giữ được nó rất là mệt, nó mất thời gian và đồng thời nó cũng sẽ khiến cho mình mất công sức trong cái quá trình đào tạo, đó. Thành ra nó là mình nghĩ là bạn nên chia sẻ tất cả, ờ, vào đây thì mỗi tháng em sẽ phải làm việc này việc kia, em phải chạy KPI, em phải gọi điện em phải thế này thế nọ, thì những cái công việc đó nó sẽ là một cái thách thức đối với em, nhưng mà anh sẽ ở đây đồng hành cùng em, tổ chức sẽ ở đây lồng hành cùng em, có nghĩa là mình không phải là mình đưa hết tất cả những cái tiêu cực ra cho các bạn thấy, những cái khó khăn ra cho các bạn thấy nhưng mà mình phải show cho các bạn thấy những cái điểm thực tế nó là như vậy, nhưng đồng thời mình sẽ nhấn vào những cái điểm tích cực là mình lá sẽ đồng hành nè, công ty sẽ như thế nào nè, những cái chính sách này nọ sẽ hỗ trợ như thế nào trong công việc các bạn, nên chỉ cần em chịu khó thì có thể một giai đoạn bao nhiêu tháng đó, em sẽ em sẽ làm tốt và em sẽ không thấy nó áp lực nữa. Thì mình nghĩ là nên cho các bạn một cái nhìn rất là cụ thể, rất là rõ ràng về con đường mà các bạn chuẩn bị đi, thì khi vậy á các bạn suy nghĩ thật là kỹ, đó, rồi các bạn hãy hãy lựa chọn thì mình nghĩ là nó cũng sẽ dễ cho các bạn có sự gắn bó lâu hơn á, thì bạn thấy cái phương án này hợp lý hông bạn ha?
À, hướng gì vậy bạn? À, mình hiểu nè. Ừm. À. À, ấy. Ấy, cái này Ừm, cái này mình á thấy cực kì đúng đối với mình luôn đó nha, rất là đúng luôn á. Tại vì thường á là mình, à, đi phỏng vấn nhân viên á thường mình chỉ có nói những cái điều tốt đẹp hông à, tại vì mình mình, à, sợ mà. Mình có một cái tâm lý đó là mình sợ bị mất nhân viên á, khi mà có một cái nhân sự nào đó vào tuyển dụng thì mình cực kì mình sợ luôn, cho nên thành ra á khi mà tuyển dụng á, khi mà phỏng vấn á, mình nói những cái điều tốt đẹp về công ty hông à. Đó, ờ, như là mức lương như thế nào nè, tháng trước có bạn đạt được bonus bao nhiêu tiền nè, đó, cái toàn những con số mà người ta nhìn vào người ta khao khát thôi, và những cái điều tốt đẹp trong, a, cái môi trường công ty giống như là môi trường thân thiện, hòa đồng vui vẻ, làm sao không có thì stress nè và đặc biệt là anh rất là, ờ, thoải mái với các em này kia nè, đó. Tức là mình hoàn toàn mình đưa những cái điều tốt đẹp cho người ta thôi, thành ra á là, ờ, bạn nói mình mới nhận ra á là có một vấn đề là chưa có đưa ra được cái góc nhìn khách quan cho người ta. Những cái điều mà không được tốt nè, những cái điều mà khó khăn gặp phải khi mà làm việc nè, và có một số cái điều mà, ờ, em sẽ phải vượt qua thì mình chưa có được, ờ, thoải mái với các bạn, à, chưa có được rõ ràng với các bạn đó trong cái việc mà chia sẻ thực sự, à, những cái vấn đề của công ty ra để mấy bạn có cái nhìn khách quan, để mấy bạn lựa chọn công việc cho nó hợp lý. Thì mình nghĩ cái đó cũng là một cái điều mà làm cho mấy bạn, à, dễ bị, à, à thất vọng á, đúng rồi, bị sốc á, thất vọng khi mà làm được 1-2 tháng cái nó không có như những cái lời mình nói và công việc nó hơi khó hơn so với công việc mình nói thôi thì người ta nghĩ là, ờ, chắc công việc không có phù hợp với người ta, cho nên là người ta mới nghỉ nhiều như vậy đó, đúng hông? Cho nên là mình thấy cái ý kiến này bạn rất là hợp lý đối với mình luôn đó nha. Vậy thì hông biết còn cái cách nào nữa hông bạn?
Ừ, ừm, ừm. Ừm, ừm. Ừm. <laughs> Đó. Ừm, ừm, ừm. Ừm, ừm. Ừm, hiểu. Ừm, hiểu, hiểu. <laughs> Ừm, ừm. Ừm, đúng rồi. Đó, đó, đúng rồi đó. Ừm. Ừm, ừm. Ừm. Sốc đấy, vì thất vọng đấy, ừm. Ừm. Ừm, đúng rồi, ừm. Đúng rồi. Ừm. <clears throat> Rồi thì, à, mình nghĩ là sau khi mà các bạn đã chuẩn bị một cái tâm lý và các bạn cũng bạn cũng nên đề ra cho các bạn một cái thời hạn á, chớ kiểu là "Em đừng có thấy khó mà em nản, anh tin tưởng là em sẽ làm được, nhưng mà em phải vượt qua được cái giai đoạn là 3 tháng hoặc là 4 tháng. Khi đó là em đã quen hết tất cả mọi quy trình, em đã quen với cái công việc, em đã quen với những cái guồng quay của công việc thì em sắp xếp một cách khoa học, nó sẽ rất là nhẹ nhàng", thì mình cũng sẽ đề ra cho các bạn một cái thời hạn để các bạn, ờ, đặt mục tiêu trước là các bạn phải cố gắng trong cái đoạn đó, vượt qua được rồi thì các bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn á. Tại vì các bạn gen Z á là khi nào các bạn cũng có tâm lý là không chịu khó, không chịu khổ được và các bạn, ừm, không có kiên kiên trì thành ra là mình cũng phải cho các bạn làm tâm lý trước với các bạn về một cái thời gian để các bạn nỗ lực hết mình, để các bạn vượt qua được cái giai đoạn gọi là thử thách khó khăn á. Mà thông thường mà tâm lý mà cứ nhân sự mà làm ở đâu đó cỡ khoảng 4-5 tháng là không có muốn chuyển đổi nữa nếu mà họ cảm thấy là nó không có quá quá sức với họ, thành ra là mình cũng nên chuẩn bị cho họ một cái tâm lý về mặt thời gian á, để họ vượt qua, đó. Ừm, rồi, ừm, ừm, ừm.
Ừm. Ừm. À. À. Đúng rồi, cái này mình hiểu nha, đúng rồi đó, mình thấy á là cái này nó khá là phù hợp với mình nha, tại vì thường á mình không có đưa ra được cái mục tiêu nhỏ cho các bạn mà mình cứ đưa ra một cái cái target lớn thôi, target của công ty thôi, và mình không có đặt ra một cái sự kỳ vọng nào, à, ngắn đối với các bạn, tại vì mới mà thì người ta cần cái sự thích nghi, ờ, dần dần thôi, thì có lẽ là mình sẽ đặt một cái kỳ vọng nhỏ thôi, 1-2 tháng đầu rồi em sẽ chạy bằng này. Đó kì vọng nhỏ thôi để mấy cái bạn cảm thấy là làm được nè, đó, không có bị áp lực nè, rất là hay nha. Sau khi mà trò chuyện với bạn á, thì mình cảm thấy là mình, ờ, nhận ra mình đang sai ở nhiều chỗ nè và mình cảm thấy nhẹ nhàng hơn nè, tại vì cái công việc thực sự nó không có quá quá khó như mình, à, đang tiêu cực đâu, cho nên á là mình sẽ áp dụng những cái thơm một số cách của bạn nha.
Ừm. Đó, đúng rồi, ừm. Ừm, ừm, ừm. Ừm. Ừm, đúng rồi, đúng rồi. Đừng có quá áp lực đấy, ừm. Ừm, ừm. <laughs> Ừm, ừm, ừm, ừm. Ừm, thì mình cũng chúc bạn sẽ là luôn thành công nha và đừng có mất niềm tin vào cái cái vai trò của mình trong tổ chức nha, chúc bạn thành công.
Ô kê, cám ơn bạn nhiều nha. Bye bye.